Oo, oo, naunawaan ko. Pero alam mo din minsan meron akong para bang mga ina-apply-an na hindi ko alam yung mga ano, yung mga tools na mga oo, mga sinasabi dun sa mga job list, pero same category naman na mga dati kong ginagawa s ah, for 11 years na, ah, customer service, pero ang dami pa lang mga bago ngayon 'no, na mga para bang, ah, kakaiba na mga tools at tsaka para bang iba na nga yung katawagan, eh, hindi parang parang hindi na customer service ang tawag, eh. Oo, sa role. Mm.
Gagawin. <chuckles> Hmm. Mm. Iba na yung sa di alam mo. Mm.

Mm, alam mo 'yun nga rin yung para bang naiisip ko at tama din naman yung mga ipinapayo mo na kumbaga, ah, puwede naman din akong parang mag, ah, practice sa na mag-isa 'di ba? At mag-research-research para hindi naman din ako kinakalawang. Ang ano ko lang kasi para ngang ngkakaroon ako ng stagnation sa ano in terms ng pagkita ng pera kasi mas gusto ko sana talaga yung consistent 'di ba? Kasi nga, um, nagbabalak talaga ako na kung
Mm. Mm. Hmm. Mm, mm.
kung siyempre 'pag may edad na ako hindi ko na kakayanin 'di ba? <sniffs> So, gusto ko kahit pa pa'no mayro'n akong isang ma ma maliit na negosyo na kahit na hindi na ako magkikilos 'di ba? Hindi na ako magpuyat, hindi na ako mag-e-English English, 'di ba? Eh, ano me kumikita pa rin ako, gano'n sana yung gusto ko. <sniffs> Um, ayun ka kaya kumbaga para bang may kalungkutan akong nararamdaman at feeling na nagkakaroon ako ng stagnation.
Mm, mm. Totoo naman. Mm. Oo, mm. Oo.

Mm, totoo 'yon, kaya nga para bang tinatamad na rin ako, eh, hindi ko na nga alam kung ano 'yong iisipin ko, eh, parang nawawalan na rin ako ng gana.
Oo, totoo naman nakakawalang gana naman talaga 'yong ganiyan na, ano na phase ng buhay, pero, ah, matanong kita last na. Um, s nabanggit mo kanina na nagkasakit ka bago ka matigil do'n sa isang, ah, main job mo, so ngayon totally okey ka na?
Mm. Ah, oo, okey naman ako, kumbaga para bang ah, nagkakaroon kasi ako ng parang vertigo. At tsaka, ah, mayro'n din kasi akong para bang medical condition, na 'yong parang mataas 'yong aking bad cholesterol. So kaya lagi akong nagiging mahihiluhin, kaya 'yon hindi ako nakapasok ng trabaho. Pero work-from-home lang naman siya. Ah, kaso nga lang talagang hindi ako makapag-concentrate kahit na nasa bahay lang kasi nga gawa no'ng nahihilo nga ako.
Mm. Hmm. Mm.